Exactement, mais j'ai j'ai pas mal de chance, heu, sur ça, c'est que je tombe souvent sur des, heu, des bonnes âmes, on va dire ça, des gens assez sympas qui me prennent sur leurs ai sous leur aile, et heu.
Ouais. Ah, après peut-être que c'est quelque chose que tu attires aussi par ta façon d'être. Heu, parce que j'imagine qu'ils font il faut quand même être sacré ouvert aux autres pour faire ce genre d'expérience, quoi?
C'est sûr que oui, il faut y aller avec le sourire, heu, essayer quand même de parler, heu, être assez humble, heu. Donc ça marche assez bien mais, heu, c'est vrai qu'avec vu que j'ai une culture maghrébine très chaleureuse, je crois que ça ça marche plutôt bien, à mon avis.
Ouais. Bien sûr. Ouais. Et donc? Et tu es ah! Ah oui, ouais, oui. Oui, en terme de chaleur. Ouais, d'accord et donc, heu, si si tu devais garder, allez, on va dire un bon souvenir et un mauvais souvenir, une bonne expérience et une mauvaise ex expérience. Là, je reviens, heu, au voyage en Inde, hein.
Et puis je suis marseillaise aussi, donc, heu, ça attire aussi. <laughs> En voyage en Inde, hem, alors une très bonne, heu, ça a été, heu ben en fait, hem, la 1re auberge où j'étais, j'ai rencontré un jeune homme super sympa qui m'a fait visiter, heu, tout le coin. Hem, des coins un peu cachés, heu, qui m'a présenté aux pêcheurs, heu, du village, qui m'a expliqué vraiment comment ça se passait, comment ils vivaient
Ouais. Oui. D'accord, oui. À la rencontre des gens, des les vrais gens comme on dit, quoi. Pas un tour operator quoi.
mmh, ouais. Mouais c'était top et, heu. Exactement, du coup il m'a évité, heu, aussi de faire des trucs très touristiques, heu, on va dire fait pour les blancs, <chuckles> on va dire ça, enfin c'est ce qu'ils disent eux, hein
Ouais. Ouais, ouais. Fait pour les touristes en tout cas, oui, puis, heu. Puis, bah de toute façon pour eux, nous sommes des blancs bien sûr, donc, heu, il y a pas il y a pas de mal à dire ça. D'accord. OK.
et pour les touristes c'est vrai que, hem. Ouais. Non, non. Et heu, en mauvaise, c'est que, ben alors oui, je fais beaucoup confiance aux gens c'est vrai mais, heu, à un moment j'ai quand même eu, heu, un une rencontre un peu bizarre avec, heu, quelqu'un qui voulait m'emmener, heu, dans un coin un peu reculé. Et en fait le lendemain, heu, donc j'ai refusé bien sûr. Heu, c'était un homme qui, qui m'avait proposé de voir, je ne sais quoi, et puis je le sentais pas. Et le lendemain, heu, j'ai appris par une autre touriste, heu, australienne qu'il lui avait fait le même coup et puis, heu, qui l'avait coincée plus ou moins, heu, dans un coin sombre et que, elle avait eu très peur pour sa vie. Donc, heu, mouais ça c'était bof. Ouais.
Aïe! Ouais. Ah ouais. Ah oui ah oui, d'accord! Ah oui à ce point-là? Ah oui là là là. Et là, heu, là, il y a même un risque du coup de perdre confiance dans la suite du voyage, à dire: «Ouh là là, heu, et si ça m'arrive une fois, heu». Ouais.
Beh, c'est ça!